Dis-moi, je viens vers toi pour un conseil par rapport, heu, aux voyages. Heu tu vois, il y a quelque temps en arrière, j'arrivais à faire des voyages assez longs, où je pouvais prendre mon temps, et cetera. Et depuis quelque temps heu, bon, j'ai la chance de voyager, donc je vais pas me plaindre. Mais mais depuis quelque temps, tu vois, je suis obligée de de réduire un petit peu le temps de voyage pour heu différentes raisons, hein. Heu et c'est vrai que, hem tu vois le le mon temps de voyage est très restreint et j'ai l'impression de pas savoir comment profiter, tu vois, vraiment heu heu au mieux hein de du temps que j'ai sur place. Enfin, est-ce que, du coup, tu aurais des astuces pour heu, tu vois, m'aider à à bien gérer mon temps? Heu savoir ce que je dois faire, heu qu'est enfin, comment profiter des choses au mieux, pour ne pas avoir l'impression d'avoir fait un truc, heu, en mode touriste de masse heu qui a vu heu tous les trucs les plus importants heu de la ville? Heu mais mais quand même, heu, voilà heu a apprécier mon voyage, quoi.
Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Mouais, bah je comprends tout à fait. Heu, par exemple, hem dans les jou les vacances où tu pars heu, tu pars combien de temps en moyenne?
Et bah écoute, heu là, j'ai programmé un voyage, hem, pour le mois de février. Heu, à Londres et heu j'aurais 4 jours, pas plus. Donc tu vois, l'idée, c'est de me dire, bah, même si je connais un petit peu la ville, mais voilà, ça serait vraiment de pouvoir la la redécouvrir et la faire découvrir à ma maman qui va partir avec moi, sans, heu courir un marathon, heu, pendant toute la journée, en voyant quand même des choses, heu, j'ai envie de dire, quelques incontournables, mais en même temps en profitant vraiment du voyage, quoi.
D'accord. Bien sûr. Mouais, je comprends tout à fait. Heu, bon déjà, c'est super, hein, le fait que tu partes, heu, hem, pendant 4 jours avec ta mère. Ça va quand même vous laisser le temps, hem, de de de faire un petit peu, heu, de choses, hein, tout à fait, hein. Est-ce que, par exemple, tu sais, heu, ce que ta mè ce que ta mère elle ai elle aime voir? Enfin, ce que vous tou toutes les 2, vous voulez voir? Heu, quelles activités vous voulez faire, pour essayer de de faire un petit peu un entonnoir, tu vois, de, heu, de la base de ce que vous aimez pour, heu, décider quelle activité va va se passer au mieux?
Ouais. Ouais, alors ma maman, elle est un peu artiste. Donc elle va, heu, apprécier, bah, tout ce qui va déjà être architecture, heu, heu, peut-être un musée ou, heu, tu vois, heu, voir quelque chose un peu de culturel. Heu, faire du shopping aussi, je pense que c'est ben en plus, à Londres, hein, c'est un peu un incontournable. Heu, et puis vraiment, après, tu sais, c'est la le la la culture locale heu, manger, heu, des plats vraiment typiques. Heu, voilà, heu, a j'ai envie de dire, un peu se se fondre dans la dans la vie, heu, de voilà.
D'accord. Dans la masse? Mouais. Ouais, ouais, se fondre dans la masse des londoniens, heu, dans la dans la vie de tous les jours. OK. OK. Hem, bah, c'est super, heu, ce voyage, heu. Heu, février, tu as le tu as le temps de pouvoir regarder un petit peu. Heu, tu pourrais envisager de regarder, par exemple, les les blogs. Hem, tu es alors, pourquoi je dis les les blogs et pas forcément les réseaux sociaux? Parce que, hem, peut-être qu'avec les réseaux sociaux, il y a tellement de personnes qui les voient et tu pourrais peut-être être déçue du nombre de personnes qu'il y aura à l'endroit, heu, que le post Instagram a dit, heu: «Découvrez cette rue cachée de Londres!», heu, qui a fait trois millions de vues. Hem, alors que les blogs, c'est quelque chose d'un peu plus personnel, d'un peu plus, heu, niche, si je peux me permettre d'utiliser cette expression. C'est généralement écrit par des gens qui ont le goût du voyage, qui qui ne sont pas pressés par un algorithme ou un certain certain montage à faire pour devoir faire de de l'audience. Heu, c'est souvent eux, hein, qui ont les qui ont les meilleures adresses. Donc ça pourrait être intéressant de voir ce qui se dit, pour, heu, voir si, heu, bah il y a pas forcément, heu, une petite pépite cachée. Parce qu'il y a toujours des choses cachées, même avec le nombre de touriste qu'il y a, donc il y a toujours moyen de trouver quelque chose. Il y a pas de souci là-dessus, hein.
C'est ça. Oui. Mmh. Ouais, je vois. Ouais. Oui, oui. Bien sûr. Ouais, ben tu vois, ouais, c'est une super idée de regarder les blogs de gens, alors soit qui vivent sur place, hein, soit qui ont voyagé déjà, heu, heu, dans dans cette ville. Voilà, tu vois, je j'avais pensé un peu à regarder, heu, sur internet, mais j'avais pas forcément pensé aux blogs. Donc ça, c'est, heu, c'est une top idée, merci! Heu, est-ce que tu sais, toi, heu, comment, hem, on va dire gagner du temps, heu, sur les transports, parce que j'ai vraiment l'impression, tu vois ma Londres, je me souviens quand j'étais, heu, ado, donc ça remonte un petit peu. J'ai vraiment l'impression que les aéroports sont quand même assez éloignés. Heu, qu'il y a énormément heu, heu, de de de transport à prendre entre les trains, heu, les bus, heu, les potentiels métros et cetera. Heu, j'ai l'impression qu'on peut vite, heu, se se perdre et et perdre pas mal de temps dans tout ça.
Oui. Ouais, tout à fait. Ouais, oui. Oui, ben tu as t tu as raison, c c tout à fait légitime que tu te rappelles de ça, parce que c'est vrai que les aéroports sont, heu, sont assez éloignés du centre-ville de Londres. Par exemple, heu, est-ce que tu pourrais me dire à quelle heure arrive ton vol? Heu, enfin et approximative évidemment. Heu, est-ce que c'est très tôt le matin? Est-ce que c'est en fin de matinée?
Alors en gros, ouais, il arrive en fin de matinée, il me semble qu'il arrive vers, heu aux alentours de 11:00.
D'accord. OK. Ouais, ouais, ouais, je vois de je vois je vois tout à fait, OK. Ouais, ça pouvait te permettre, heu, d de prendre le temps, par exemple, de heu, hem, de regarder un petit peu, hem, les quelles options sont les plus avantageuses parce que, c'est vrai que l ça hem, il y a peut-être le train qui pourrait être plus avantageux, tu n n'aurais pas les, hem les les bouchons à à prendre en compte. Heu, est-ce que tu as déjà regardé, voilà, comment aller de le de ton aéroport au centre-ville de Londres?
Ouais. Alors non. Pour l'instant, j'y ai vraiment pas regardé, hein. Pour l'instant j'ai vraiment réservé, heu, les choses, heu, on va dire, de base. Heu, mais voilà, ça c'est c'était un peu ma crainte de de perdre du temps dans les transports, dans les bouchons et dans tout ça, parce que c'est vrai que quand tu as que quelques jours, bah tu as envie quand même d'optimiser heu heu ce genre de truc, quoi.
Ouais, bien sûr. Ben, voilà pour, heu, les aéroports de Londres, il faut compter à minimum 1:00, heu, 1:15 en fon en fonction des des aéroports dans lesquels, heu, dans lesquels tu tu vas donc, heu mais c'est vrai que c'est ça peut être intéressant pour toi si tu as la possibilité, heu ça peut être une option, hein, si tu as la possibilité de regarder, heu, combien de temps, hem combien de temps, heu, tu mettrais de ton aéroport avec le jour. De prévoir les tickets en avance. Ça peut être une option. De prévoir les tickets en avance, tout ce que tu peux acheter sur internet, que ça soit métro, ti et train. Heu, ça peut te faire gagner de précieuses minutes, heu, pour, heu pour heu, bien sûr, ouais, pour, heu, m m pour garder garder du temps hem, après heu, peut-être que tu pourrais envisager aussi pour que ça reste un voyage agréable, heu, mais fluide, hem, de faire un tout petit planning, heu, de de de ces 4 jours, heu, pas quelque chose qui te mets la pression et que tu dois suivre à la minute près. C'est un voyage avec ta mère, l'idée c'est la détente. Mais, voilà, tu vois d'essayer d'organiser le, hem, le les journées avec des des quartiers là où vous les voulez, vos activités. Heu, je donne un contre exemple, bah de pas le le le jeudi, de pas faire, hem, des musées qui sont au sud de la ville et l'après-midi des boutiques que vous voulez absolument faire qui sont à l'extrême nord de la ville par exemple.
Ouais. Oui. Ah oui ça, c'est bien! Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Oui. Ouais complètement, ouais ouais. Non, bon ça, heu, tu vois, on on a assez l'habitude de de vraiment, heu, heu flâner par, heu, quartier ou par, heu vraiment par zone donc ça, normalement, à moins qu'on ait, heu, l'obligation, tu vois, d'avoir une entrée, heu, particulière sur un musée parce qu'il y avait que ce jour-là, heu, normalement on fait pas, <chuckles> on fait pas 10 000 kilomètres dans tous les sens, heu, voilà. Donc ça, normalement, on travaille déjà par zone donc ça devrait le faire mais en tout cas, ouais, c'est une super idée parce que, hem, la ville est quand même assez étendue et c'est vrai que tu pourrais avoir tendance à à t'écarter assez facilement, heu, heu, et assez vite.
Ouais. Ouais, ouais. Bah tout à fait, ouais.
Notamment avec les parcs et tout ça, heu c'est vrai que tu tu, bah, tu fais vite des kilomètres, quoi.
Bien sûr, bien sûr. Et hem oui, heu, voilà, ça peut être intére ça peut être une option de de voir, voilà, les un petit peu où sont les où sont les quartiers, où est-ce que sont les activités que tu peux regrouper pour faire comme un sorte de circuit, heu, fluide. Hem et hem mmh, peut-être que, heu, voilà, si tu as le temps, une option ça pourrait être aussi, heu, une fois que tu sais les quartiers où tu veux te balader, de te balader sur Google Maps en Street View. Comme ça, ça pourrait peut-être te permettre de bah déjà visualiser l'endroit et quand tu y seras: «Ah oui, là j'ai déjà vu, heu, il faut prendre la prochaine à droite». Heu avec le monde et cetera, heu qu'il y aura autour, ça peut ta perception peut, être, heu, altérée.
Oui. Ouais. Mmh, ouais. Ouais, je vois. Ouais ouais, ça peut aussi, heu éviter de ressortir le plan à chaque fois et heu et faciliter le le côté orientation. Et ça, c'est une super idée que tu me donnes là, parce que c'est vrai que moi, je suis un petit peu old school, tu vois? Je je traîne pas trop sur Google Maps. Heu, mais c'est une c'est une super idée de de me donner ça parce que, hem, ouais, je pense que ça peut vraiment m'aider, en tout cas à visualiser grosso modo un itinéraire. Ouais.
Bah voilà, ça peut être un super heu ça peut être une, heu, une une une bonne option.
Mmh, carrément. Ouais, ah, non, tout à fait, hein, c'est un c'est vraiment bien. Et toi, est-ce que tu penses finalement que, quand même, dans ces voyages, j'ai envie de dire, heu, un peu format réduit comme ça sur quelques jours, on peut quand même arriver à prendre l'atmosphère de la ville et l'atmosphère de la vie sur place?
Bien sûr, ouais, ça peut être tout à fait, heu ça peut être tout à fait possible. Bah pour vraiment prendre l'ambiance de la ville, heu, une option, ça pourrait être que, bah, malgré le-le temps plus ou moins restreint, hein, parce que, heu, vous avez quand même 4 jours. Hem, malgré le temps plus ou moins restreint, c'est, beh ça peut être une option que n'a de se rappeler, de prendre le temps. De regarder à travers les vitres, de regarder les les restos locaux, aller manger là-bas, regarder les gens manger, regarder les gens travailler dans les parcs. D'observer les petits détails puisque la vie quotidienne, c'est ce qui fait des petits détails. Hem, si tu t'attardes que sur la vision globale, bah, c'est une métropole comme les autres, où tout le monde court de droite à gauche, sauf que c'est pas vrai. Heu, tu peux t'attarder sur les petits détails et tu verras les coutumes, les discussions, les accents, les discussions au téléphone, ce qu'il se passe, comment ça s'organise. Et c'est ça qui te fera vraiment, heu, prendre l'atmosphère de de Londres.
Oui. Ouais. Ouais, tout à fait. Mouais, non, ça, c'est une super idée, effectivement, de prendre le temps de regarder les gens vivre et peut-être, heu, de temps en temps aussi, de s'écarter un petit peu des sentiers battus, tu vois? Pour aller chercher un restaurant un petit peu plus, heu, tradi ou, heu, familial. Parce que ça, heu, voilà, dans les voyages, moi, c'est ce que j'aime aussi, hein, c'est vraiment découvrir un peu les adresses, heu, qui sortent de l'ordinaire. Et heu, ouais, ça, c'est c'est en général, tu les trouves pas, heu, dans bah, clairement dans les quartiers à touristes, quoi.
Mouais, mais je suis sûr que vous allez réussir à faire un super voyage avec ta mère.
Ouais, bah, écoute, heu, en tout cas, merci vraiment pour tes conseils et pour tes petites astuces. Je vais vraiment, heu tu vois, j'en ai retenu quelques-unes hein, notamment, heu, le Google Maps, là, ça ça me plaît bien, et puis, bah, d'acheter en avance tous les tickets, les billets, et cetera. Mais, heu, ouais, je pense que ça va vraiment m'aider à fluidifier la préparation du voyage. Merci beaucoup.